Olha, queria pedir uma ajuda sua, pra uma coisa que eu estou tentando superar, mas está um pouquinho difícil. <chuckles> Daí, pensei que seria bom conversar com alguém e assim, tipo, ouvir uma opinião na verdade de como é que eu posso fazer isso, que
Uhum. <chuckles> Vamos lá, me fala. Ah, me fala que quem sabe eu consigo, né, te ajudar e te dar uma opinião, fala para mim.
Está bom. Olha, eh, eu moro em Los Angeles, né, eu falo inglês fluente e eu já tinha estudado espanhol uns anos atrás, eh, e não tive tanta chance de praticar como inglês, né, o espanhol, a não ser que você esteja num país que todo mundo fale a língua para você estar completamente imerso, eu tenho que buscar algumas oportunidades aqui para falar, né. E aí, o que aconteceu foi que o ano retrasado, o ano passado, eu comecei a trabalhar num projeto que envolvia pessoas de vários países da América Latina, E eu fiquei um pouco com vergonha de ser a pessoa que tinha que fazer reunião em inglês porque eu não falava espanhol, sabe. <laughs>
Uhum. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Legal. Que tinha mais mais, tinha mais, hã, nacionalidade, tinha mais espanhol lá, mai pessoas que falavam mais espanhol, do que pessoas aham.
É. É. Exatamente era América Latina, tipo, México, Equador e Colômbia e tinha, também, algumas pessoas do Brasil, mas que falavam espanhol ,e aí quando, eu e uma outra menina entrávamos nos projetos, eles tinham que migrar tudo pra inglês, eu falei: "Olha, essa é a minha oportunidade de retomar o espanhol, sabe."
Ah, sim, sim, sim. Hum. Olha, é, é verdade é é interessante, porque foi uma situação, né, que que que aconteceu que te f-forçou, né, assim, a você quer fazer isso novame voltar a fazer, né, que
Sim. Eu já queria, mas ficava, assim, como o segundo plano porque aprender uma língua e se desenvolver nela toma tempo, exige dedicação, investimento, né, e eu não estava, assim, querendo, hã, assumir todas as responsabilidades daquilo, sabe. Mas aí como eu comecei a trabalhar nesse projeto, me animei.
Uhum. É muita coisa. É. Sim, sim.